Ya, ben, eee, hayatta, böyle, birazcık bir farkındalığa eriştiğimde kendimle ilgili şöyle bir şey buldum. Ben insanlara bir şeye ihtiyacım olduğunu ya da mesela bir istek de olabilir, bir şey talep etmek konusunda, eee, çok zorlanıyorum. Yani, bir ihtiyacım olduğunda söyleyemiyorum ya da bir bir şey söylemem, istemem gerekiyorsa s eee, diyemiyorum. Böyle, hani, bu konuda bir sanki önümde bir duvar var ve benim bunları yapmamı engelliyormuş gibi düşünebilirsin fiziksel olarak. Ruhsal olarak da beni gerçekten yakan bir şey çünkü şöyle, gerçekten ihtiyacım olan durumlar oluyor, böyle, insanlara ya da ne bileyim, e, tek baş her şeyi başaramazsın. Ama bu tek başına başarma içgüdüsü o kadar, eee, bana ait ki birinin ihtiyacı ya da birinin olması gerektiğini çoğu zaman fark etmiyorum bile. Bazen yapamadığım zamanlar oluyor, istemek istiyorum, onu da yapamıyorum. Bu durumu birazcık değiştirmek istiyorum hayatımda, yani, bu süreci fark et fark ettikten sonra bu değişime ihtiyaç duydum açıkçası. Bu konuda senden tavsiye almak istiyorum, varsa tavsiyelerin değiştirebilmem adına.
Hı hı. Anladım. Ya. Doğru. Tabii ki. Anlıyorum. Kesinlikle. Eee, tabii ki. Eee, gerçekten de ihtiyaçlarımızı açıkça ifade edememe edememek, onu gizlemek, başkalarının belki de bunu anlamasını, eee, beklemek, gerçekten bu, aaa, bizim hayatımızda özellikle biraz daha fazla bağımsız, aaa, olan insanlar için belki de, eee, bu özellikle bir, eee, problem hâline gelebiliyor. Her ne kadar biz bunu problem olarak düşünmesek, belki, kendi başımıza, ayaklarımızın üzerinde, eee, kalabildiğimiz, eee, için belki de hafiften bir gurur bile duyabiliriz. Ancak zaman, zaman gerçekten insanlara ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek ve, eee, eee, ihtiyacımıza yönelik olarak da bir şey yapabilmek bu anlamda zorlaşabiliyor. Bu konuda gerçekten yalnız değilsin, emin ol ki, eee, bunu hisseden, yardım istemekten çekinen birçok insan var. Ve, aaa, başkalarına yük olmaktan korkma ve, eee, bunu dile getirmekten çekinme, eee, onlar için artık bir tabu olmuş olabilir. Eee, bu anlamda gerçekten de, eee, bu çok genel bir problem hâline gelebiliyor. Bunu söylemek istiyorum. Eee, peki, senin için bu ihtiyaçlar, eee, neden söylenmiyor? Neden söylemekte çekindiğin, eee, korkular?
Hı. Evet. Hı hı. Öyle mi? Evet. Hı. Yani, hiç bilmiyorum biliyor musun? Hani, söylemediğim için onun sonucunu da çok tahmin edemiyorum. Acaba neden çekiniyorum? Galiba şey gibi geliyor bana, böyle, bazen düşündüm bunun üzerine, sanki ona, yani, karşı taraf kimse artık ona yük oluyormuşum gibi hissedebiliyorum. Yani durduğu yerde benim için bir şey yapıyor ve ben çok böyle, galiba aşırı minnet duymak mı artık dersin buna yük hissi mi dersin? Bunları beraberinde getiriyor m mu getiriyorum. Bu arada ben bunu Terapi alıyorum ben. Psikoloğa gidiyorum. Psikoloğumla konuştum. Yani, çünkü bu beni zorlayan bir şey ve o bana şöyle bir şey söyledi. Yani, o direkt tespit koymuyor ama genelde psikologlar koymaz. Ama şöyle, özünde şöyle bir şey anlatmak istedi. Sen yük olma düşüncesini, insanlara bir şey isterken onu beraberinde götürüyorsun. Yani, onlar sana yükmüş gibi hissettirmiyor. Sen yük olma hissini götürüyorsun aslında. Resmen kendimi zihnimi kandırıyorum bu konuyla ilgili ve bir duvar oluşturuyorum. Yani, bunu demeye çalıştı açık tabirle ama işte o daha süsledi bu cümlelerini. Bir anda öyle bir şey demedi yani, ııı, ve çok böyle benim için bir aydınlanma süreci olmuştu. Sonra kendime sürekli şu soruyu sormaya başladım. "Mesela bir şey isteyeceğim ama, eee, şu an ona yük olur muyum? Eee, o yoksa bunu ben mi hissediyorum? Yani, ben mi, a katıyorum bu işin içine" falan diye sormaya başladım. Eee, bununla ilgili birkaç denemem oldu, yani istemeye dair. Ama 1 tane de, yani, birkaç diyeyim galiba 1 tane falan oldu ya çok da yok 2 tane oldu falan. Dur, dur 2 tane tamam, 2 tane oldu 1 tanesi çok kötü sonuçlandı. Çünkü böyle, eee, erkek arkadaşımdan bir şey istemiştim. O da, böyle, birazcık galiba kötü bir gününde miydi bilmiyorum? Böyle geçiştirdi falan. Ay, ben nasıl üzüldüm, ağladım falan yani. Çünkü benim için bir şey istemesi gerçekten çok zor ve o ken kendisi kendi bunu biliyor ve bunu istediğimi fark etmedi. Galiba kafası dolu olduğu içindi, bilmiyorum ama çok da öfkelenmek istemiyorum şimdi ona. Eee, onu o yüzden böyle bir üzülmüştüm. Diğerinde de kötü hissettiğim bir dönemde arkadaşıma dışarı çıkabilir miyiz? Ben galiba kendimi iyi hissetmiyorum demiştim. Çıktık ve bir şey olmadı biliyor musun? Neşeli olmak zorundaymışım gibi hissettim kendimi. Çünkü galiba onun da moralini bozmak istemedim, işte, yine yük hissetmemek için falan filan, yani çok karmaşık şeyler galiba. Hisset deneyimlerime dayanan bu his galiba, yani yük hissi.
He he. Anladım. Ha ha. Evet. Hımm. Doğru. <chuckles> Anlıyorum. Hı hı. Güzel. <chuckles> Ya. Anlıyorum. He he. Ne güzel. Anlıyorum. Yani, evet özellikle dediğin gibi, bu örnekler sende, yani, 1, 2 diye anlattığın için gerçekten de, eee, parmak bir <chuckles> aynen, bir elin parmağını geçmeyecek şekilde bir örnekler olduğu için de, eee, bu şekilde, eee, hem seni etkileyebiliyor hem de belki de, biraz da reddedilme korkusuyla birlikte de, eee, bunu deneyimlediğin için, bu hayatında, işte, "Başkalarına karşı acaba yük olur muyum?" ya da bu "Fazlalık mıyım?" ya da, aaa, "Beni, aaa, acaba kabul etmekten vazgeçerler mi?" tarzında bir şekilde, ııı, bazı korkularının yattığını anlıyorum. Peki, senin için hayatında bu korkuları, aaa, temellendirecek bir şeyler var mı?
Has. <chuckles> A. Hı hı. Iıı, nasıl yani? Neden böyle korkulara sahip oluyorum gibi mi?
Evet. Neden, yani, sence eğer bir şey istedin diye insanlar seni terk edebilir mi ya da, aaa, bir şey dile getirdin diye, isteklerini dile getirdin diye insanlar, "Ya, sen de çok oldun!" tarzında bir şey demeleri yerli olabilir mi? Temellendirebilir misin mesela bunu?
Hıı. Hayır. Yani, böyle bir şey, yani, şöyle düşündüğümde, hani, eee, bence karşı taraf bunu y hiç yapmıyor, yani, onlara yük olmuyorum. Bunu bir kanıtla sunamam yani kendime. Buna kendimi ikna edemem ama ben geçmişte neden böyle hissettiğimi düşünürsek birazcık galiba kendi hâlinde büyümek zorunda kalan bir çocuktum diye düşünüyorum. Bir de, eee, benim ikizim vardı ve, hani, ikizimle birlikte büyümesi, yani, bir ebeveynin ya da, işte, anne ve babanın diyeyim direkt, eee, 2 çocuğa birden bakması çok daha zor, yani 1 çocuğa aynı anda büyüyoruz, ya, ve galiba o yüzden bir noktada bizi, hani, eee, çok da, hani, ihmal etmek istemeseler de bir noktada ihmal etmek zorunda kaldılar. Çünkü ikimizi aynı anda büyütmek zorunda kalıyorlardı. Ve, eee, bu yüzden, yani, kend mesela, ikizimle konuştum, o da öyle bir insan, böyle, hep kendi sorunlarımızı kendimiz halletmek zorundaymışız gibi ya da kendimiz çözmek zorundaymışız gibi hissettiğimiz bir yerlerde. Hani, talep etme düşüncesi bende de çok yoktu. Onda da yok hâlâ. Bun bunun temeline dayanıyor olabilir. Ama birine karşı b yük hissettiğimde bunu kanıtlayamam. Yani, neden o bana böyle hissettirdi, hani, ona yük oldum, yoo gayet mutlu bir şekilde. Mesela arkadaşım bugün benimle gerçekten mutlu bir şekilde çıktı, bana destek oldu. Hatta bana şey dedi, "Ya, sen benim her günümde yanımda oluyorsun, bana o kadar destek oluyorsun, tabii ki senin yanına geleceğim." falan dedi. Ve ben o kadar şaşırdım ki, sonra düşündüm, gerçekten ben, hani, onun her zaman yanında oluyorum, eee, ki hayatımdaki çoğu insanın çok fazla yanında oluyorum. Ama nedense o sıra bana gelince kendime hak görmüyordum o yanda olma hissini. Böyley ani. <chuckles>
Hı hı. Hıı. Evet. Öyle mi? Hı hı. Öyle mi? Ne güzel. Evet. Ne güzel. Hı, evet. Evet, aslında dediğin gibi belki de bu hem, aaa, tek başına büyümekten, tek başına dediğim özellikle sorumluluklarını tek başına yerine getirme, eee, bilincinden bu bir alışkanlık olarak sürdüğü için, ııı, ileride de zaten bu senin için bir sorun değil, bir alışkanlık olarak süregelmiş ve başkalarında da bunu istemek, zaten, hani, şöyle düşünebilirsin, zaten yapabiliyorum, hani, başkalarına bunu dile getirmek çok da önemli değil ya da, aaa, bu anlamda iki ikinci, iii, bir şekilde kendini h sebepler de bulabilirsin. Eee, ancak şöyle bir şey var ki, gerçekten başkalarına ihtiyaç duyabildiğimiz çok farklı farklı noktalar olabiliyor. Bu duygusal olabiliyor, fiziksel ihtiyaçlarımız olabiliyor. Yani, eee, özellikle sadece, hani, bir işi halletmek konusu da değil. Eee, bu anlamda fiziksel olarak da destek, eee, almak gerçekten de insanlar açısından, eee, özellikle bazen zor zamanlarda geç eee, zor zamanlarda geçirebildiğimiz için, bu destek bizim için ayrıca kolaylık sağlayabiliyor. Örneğin, senin bahsettiğin gibi aslında, arkadaşınla dışarı çıkmasam eee, çıkmasaydın günü atlatabilir miydin? Mutlaka atlatırdın. Hani, senin için gün bitmeyecek g ya da yarını görmeyecek gibi bir durum söz konusu değildi. Ancak ne yaptın? Sen, hani, daha kaliteli, senin, eee, özellikle duygusal ihtiyacını da bu şekilde gidermiş oldun ve aslında, aaa, arkadaşınla bu anlamda yeni bir bağ da kurma fırsatı verdin kendisine. Bunu aslında bir bağ kurma fırsatı olarak, bir ilişkiyi güçlendirme ç açısından bir fırsat olarak da görebilirsin.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki. <chuckles> Evet. Hı hı. Çok haklısın bak. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Zaten ben öyle de görmediğim için, hani, o o öyle deyince, kız öyle deyince, bir anda, işte, "Sen hep benim yanımda oluyorsun" deyince bile şaşırdım, yani. Sonra dedim ki, "Evet ya, ben onun hep yanında oluyorum aslında ve o da bana şu an belki de, hani, o o bağı karşılığında veriyor." Yani, bu karşılıksız iyilik yapar yapıyordum hep. Ki her zaman böyle olmalı, eee, olması gerektiğine inanıyorum. Ama, işte, şey dedim, hani, "O iyiliğin de bir dostluk olarak bir karşılığı varmış." diye şaşırdım, yani. O kadar bakamamıştım bu ama senin dediğin şey bir kazanım gerçekten. Karşıya da bu fırsatı vermek, yani, onun da hayatıma dâhil olma fırsatını vermek çokça önemli ve çok da iyi geldi bana, yani, düşündüğümde. Belki daha fazla yapabilirim. Ama, işte, bu noktada böyle, eee, mesela erkek arkadaşımın yapmaması beni çok kırmıştı yani. İii, ya da geçiştirmesi, bilmiyorum. O da bende sanki bir hayal kırıklığına uğratıyor böyle durumlarda. Kendimi çok toplayamıyorum. Zaten zor benim için bunu yapması be adam! Yani yapmışım! <chuckles> Ne yapıyorsun? falan diye çığlık atasım geliyor gerçekten. Ya, o zamanlar kendimi sence nasıl avutabilirim? Çünkü avutmaya çok ihtiyacım oluyor. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hıı. Anlıyorum. Mutlaka. Hı hı. Anlıyorum. Kesinlikle. <chuckles> Çok haklısın. Eee, bunda gerçekten de özellikle duygusal olarak kendini, eee, net bir şekilde ifade etmen çok önemli. Örneğin, evet, bir ihtiyacını çok da zor olsa ifade etmiş olabilirsin. Ve belki de karşı taraftan bu, aaa, net bir şekilde anlaşılmamış olabilir. Ve zaten, hani, çok da dile getirmediğin bi biri olduğun için belki de bu talep olarak bile anlaşılmamış olabilir, yani. Bunu aslında biraz daha, aaa, kendi "ben" dilinde konuşabilirsen, bu cümlelerini özellikle duygularınla, eee, kullanabilirsen, nasıl hissettiğini ve tam olarak neye ihtiyaç duyduğunu, hani, karşı taraftan anlayabilirsen, eee, bu ş senin için de özellikle yardımcı olabilir. Çünkü zaten sen, hani, talepkâr olmayan bir dilde sürekli, eee, kendini dile getirdiğin için bu anlamda başkalarının özellikle senin ihtiyaçlarını anlamasını beklemek de kendine geliştirdiğin bir davranış olabilir. Eee, bu anlamda belki de farketmeden, eee, başkasından senin ihtiyaçlarını, senin özellikle taleplerini anlamasını beklemek biraz tabii ki sonucunu, uuu, sonucuyla karşılaşmak hayal kırıklığı da olabiliyor.
Hıı. Öyle mi? Hı hı. Haklısın. Tabii ki. Çok haklısın. Mesela ben o açıdan hiç düşünmemiştim. Çünkü, hani, ona karşı da hiçbir şey talep etmediğim için belki ettiğim şeyin talep olduğunu anlamamış olabilir. Bir de birazcık şey bir dille istiyorum genelde, eee, böyle, sanki o an çok ihtiyacım yokmuş gibi yapsa da olur yapmasa da olurmuş, yine ben kendim yapabilirmişim, yani, sana çok ihtiyacım yokmuş diliyle söyler söylediğim için galiba, o da pek anlamamış olabilir. Bu açıdan hiç düşünmemiştim. Eee, ve gerçekten hani, eee, bu noktada belki biraz daha, hani, konuşmayı tercih etmek çok önemli. Çok teşekkür ederim sana da güzel tavsiyelerin ve anlayışın için de.
Evet. Hı hı. Anlıyorum. Eve Ne demek, benim için de keyifti. Kendine iyi bak.
Harika! O hâlde görüşmek üzere.
Görüşürüz.